Menurut kamu tuh perubahan perilaku itu lebih susah di bagian memulainya atau mempertahankannya?
Nah, sebenarnya kalau buat aku sendiri sih, eee, dua-duanya cukup susah ya. Tapi sebenarnya yang paling susah itu memulai. Karena kalau aku udah pernah melakukan kebiasaan terus aku tinggal mempertahankan tuh ya, kayak ketika lagi pengen apa ya, pengen berhenti dulu nanti kembali lagi tuh masih masih oke-oke aja, tapi kalau kan harus dari niat di hati gitu loh. Gitu sih Kak.
Mmm, mmm. Oh iya? Mhm, mmm. Oh oke. Bener sih, tapi kalo ngomongin kebiasaan ya, eee, berarti kamu udah punya kebiasaan yang dulu udah pernah kamu lakuin dong, berarti kalo kamu, eee, tadi yang sempet kamu bilang tinggal meneruskan kan, nah kebiasaan lama yang paling susah kamu tinggalkan setelah kamu belajar ulang cara yang lebih baik ada nggak kira-kira?
Mhm. Bener. Iya, heeh. <chuckles> Bener banget. Kebiasaan lama yang sulit ditinggalkan. Jadi misalkan kayak aku olahraga gitu, terus, eee, tiba-tiba kayak, "Entar dulu deh males." gitu. Terus akhirnya aku kayak, "Oh kayaknya aku harus olahraga lagi." gitu, tapi setelah aku pikir-pikir kayaknya harus aku ubah nih cara olahraga aku karena, eee, takutnya tuh kayak aku gampang bosen, aku tipikal yang gampang bosen gitu loh Kak. Jadi heeh, kalau nanti misalkan, eee, olahraga itu-itu aja biasanya aku kayak, "Ah ntar dulu deh yang lain dulu, besok deh, besok deh, besok deh." jadinya suka kadang malah ke-skip gitu. Jadi aku sih kayak berusaha gimana caranya, eee, kebiasaan yang udah berjalan itu, eee, aku kasih jeda juga gitu karena kalau nggak jeda kadang suka ini sih apa, malah m malah ditinggalkan itu bisa dibilang, agak lama gitu.
Mmm. Mmm, mhm. Oke oke. Mmm. Iya iya, bener. Paham. Oh oke. Mhm mhm mhm. Iya. Berarti kan kayak, eee, relearn ini kan kayak kamu memulai kebiasaan baru sebenernya ya, tapi ada pernah gak sih kamu ngerasain, eee, ka waktu kamu memulai kebiasaan baru konteksnya sama-sama olahraga tapi mungkin dengan, eee, pola yang baru, dengan cara yang baru gitu. Cuman kamu tuh gak sadar, kamu tuh ternyata balik ke pola lama kamu gitu, pernah gak kayak gitu?
Mhm. Mhm.